Não, foi próximo à cachoeira, como eu falei, a gente sempre ia para cachoeira, e não levava um lanche, não levava nada, criança não pensa em se organizar, né. A gente também não tinha dinheiro, não éramos de famílias, assim, mais abastadas, mas a gente sobrevivia. A gente ia, comia na rua, comia o que a gente encontrava, sabe. Catava fruta, era muito divertido, é um uma memória muito grande, eh, que eu tenho com esse meu amigo, e assim, isso perdurou mesmo. S eh, você acredita que a gente se fala todos os dias, há 20 e do há 23 anos. Todos os dias a gente se fala, com essa a aí veio a questão da tecnologia, né, que facilita muito. Hoje nós moramos em continentes diferente, mae
Gente. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Hum. Acredito. Acredito. <laughs> Sim. Uhum.
a gente se fala todos os dias, eh, ele é do Brasil, ef mora no Brasil, e eu, quando ele teve a filha dele, eu fui para o Brasil, fui pra pra cidade que ele mora hoje, que também já não é mais essa cidade que a gente cresceu, né, saiu da ci
Uhum. Hum. Uhum. Ele também se mudou, né.
ele também se mudou. E eu fui até a cidade que ele mora, eh, fiz questão de estar lá, hoje sou padrinho da sou padrinho da filhinha dele, ele tem uma filha linda, linda, linda, tem 5 anos. Padrinho da filha dele, e a minha filha vai nascer agora em dezembro, né, estamos grávidos aqui em casa, e e obrigado. E ele vai ser padrinho, com certeza, da minha filha. E e assim, é uma ami é um carinho que a gente tem muito muito grande mesmo, eu acho que eu nunca tive uma conexão assim com uma pessoa, eh, de amizade, tão grande, sabe. De tipo, eu sei que eu posso contar com com ele e ele sabe que ele pode contar comigo, eu acho que é por isso que a gente deu o filho para para apadrinhar, né, que ele sabe que se um dia ele, Deus me livre, ele faltar, com certeza eu vou vou criá-la como se fosse minha filha.
Uhum. Que legal. Ô, que legal, que legal. Uhum. Ô, parabéns. <laughs> Uhum. Uhum. Pode contar contigo. Uhum. Uhum. Se é uma pessoa presente, né. Uhum. Que bacana.
Com certeza. E isso é muito legal. Ele manda
É bom. É é muito bacana, eh, e d dá dá para perceber, pelo que vo co como você fala, e e do carinho da amizade de vocês e das hi da história, que é como algumas pessoas falam, né, é como se fossem encontros de almas mesmo, porque existem muitas pessoas, eh, que a gente leva para vida inteira, porque fazem parte da nossa família, que a gente cresceu, e tem laços de sangue. E tem outras, que também exatamente. E já tem outras que, eh, não são da família, mas é como se fossem, porque são laços que são de alma mesmo, né, são encontros que não deixam de, também, de de de serem para sempre.
Sim. Sim. É meio que obrigado, né. Sim.